Genau, und bei dem Kleinen merkt man das jetzt aber doch, de der ist wirklich mehr Spanier, Baske, wie man es jetzt auch immer sagen möchte, aber mit ihm ist es schon so, wenn wir zum Beispiel meine Familie in Deutschland besuchen, der braucht richtig, bis der dann ins Deutsche so reinkommt. Oder bei ihm muss ich jetzt mehr darauf achten, dass das auch richtig, äh, zu ihm so gehört, ne? Mhm.
Mhm. Okay. Ja, ja, ja, natürlich, dann ist 'ne hast habt ihr euch überlegt, schon mal in die deutsche Schule die Kinder zu bringen, oder ist das für euch vom vom Aufwand her nicht möglich?
Ah ja, ne, das wäre jetzt wirklich zu weit weg. Ich meine, die ist ja auch wirklich, da kostet ist ziemlich teuer, ne? <laughs> genau.
Mhm. Ja, ja, es ist 'n teurer Spaß, ja. Also, wenn man nicht irgendwie irgendwie mit 'ner deutschen Firma im Ausland ist, ist das 'n deutsch 'n teurer Spaß.
Ja, aber wir sind tatsächlich also, was wir da machen, ist, wir fahren nämlich wirklich genau dahin und, ähm, machen dann zum Beispiel bei den Sankt Martins-Umzügen mit.
Ah, das heißt, also, kulturell gesehen seid ihr zumindest in dieser deutschen Enklave dabei auch und habt Bezug immerhin.
Ja. Ja, genau. Genau. Oder gucken jetzt auch wieder jetzt, ne, im Dezember, wenn da da geh einmal im Jahr ist dann da Weihnachtsmarkt, und das ist einfach 'n anderes Flair, so 'n deutscher Weihnachtsmarkt, ne? Genau. Oder auch für die Kinder und so so Lebkuchen und also, von daher würde ich sagen, die deutsche Schule ist schon so 'n Andockpunkt für uns so. Ja, genau. Mhm.
Mhm. Ah. Ja, mit Glühwein, ne? <laughs> Ja. Ein ein Treffpunkt für euch. Das ist doch aber auch schön, dann ha erfüllt sie ja auch ihren Zweck de facto.
Genau, ganz genau.
Du, das war ganz spannend, deinen Bezug zu Sprachen und auch wie viel Sprachen du gelernt hast und wie du überhaupt zu den Sprachen gekommen bist. Das war ja auch abenteuerlich. Ich danke dir sehr, hat mir sehr gefallen. Vielen Dank.
Ja, mir auch. Vielen Dank.